Ja, hi. Also, ich habe das Problem, dass ich zurzeit, äh, wirklich, ähm ähm, ja, ich sage mal, 'n Problem habe, mich an das neue Wetter und an das neue Klima zu gewöhnen. Weil, ähm, es ist halt eben so: Es gibt keinen Schnee im Winter und jetzt ist Weihnachten, das geht jetzt auch schon seit 'n paar Jährchen so. Und das stört mich, weil ich liebe Schnee.
Mhm.
Und, ähm, ich kann jetzt hier auch nicht wegziehen, weil ich hier mein Haus habe, und da wollte ich einfach mal mit dir drüber sprechen, ähm, ja, wie wie wie wie ich besser mit diesen mit diesen Klimageschichten umgehen kann, weil ändern kann ich's ja auch nicht wirklich, ne? Ich habe ja kaum Möglichkeiten, da was dran dran drum zu deichseln. Also deswegen wäre es nett oder mir einfach mal zuhörst, vielleicht irgendwie, äh das wird auf jeden Fall guttun, würde ich mich freuen.
Ja. Mhm, se sehr gerne. Ähm, schieß mal los, weil das, was ich jetzt durchhöre, ist, dass du sehr naturverbunden bist. Ähm, viele Menschen sind ja mittlerweile nicht mehr naturverbunden, sondern eher, ähm, handy-verbunden und in, äh, gleichmäßig klimatisierten Räumen unterwegs über's ganze Jahr. Aber bei dir du v du vermisst tatsächlich auch körperlich diesen Jahreszeitenwechsel. Ähm, berichte mal.
Ja. Ja. Ich kann das am besten ja, ich kann das am besten so beschreiben einfach, dass ich, äh, damals, äh als es noch Schnee gab, hatte ich immer so 'ne Sache. E meistens waren wir, ähm, mit Freunden unterwegs, waren vielleicht mal in 'ner Kneipe oder vielleicht wir auch mal abends einfach, äh, ohne Alkohol was gemacht, keine Ahnung, ganz egal. Und dann habe ich mir das angewöhnt, dass ich nicht nach Hause gegangen bin danach, wenn alle nach Hause gegangen sind, wenn wir uns getroffen hatten mit Freunden, sondern dass ich tatsächlich, ähm, d äh, Nachtspaziergänge gemacht habe durch den Schnee. Weil, wenn es geschneit hat draußen, äh, und es war dunkel, dann, äh d dann war's irgendwie für mich ein also es ist dann richtig schön kalt, so 'ne richtige Kälte, wo dir das Gesicht dann auch rot wird, ne? Und dann habe ich einfach wirklich also ich bin dann einfach losgegangen in irgend 'ne Richtung. Ich lo wohne lä sehr ländlich, da sind F auch Wälder und Bäume und so weiter in der Nähe und viele Felder. Und dann bin ich da einfach, äh, ganz lange geradeaus gelaufen, ohne zu wissen eigentlich, woher ich äh, wo ich jetzt hinlaufe. Ich habe mir einfach nur gemerkt, dass ich 'n gleichen Weg wieder zurückgehen kann. So lange wie bis ich nicht mehr konnte, bis ich dann, äh, s gedacht habe: „So und so viel brauche ich jetzt noch für 'n Rückweg.“ Das können manchmal 2, 3 Stunden Nachtspaziergang gewesen sein. Und dann bin ich nach Hause gekommen, war f komplett durchgefroren. Und, äh, während ich dann, äh, durch diesen Schnee da gelaufen bin, äh, habe ich dann an die Bäume geguckt und mir die Schnee den Schnee angeschaut, wie die Straße geglitzert hat, wenn die ge äh, äh, tiefgefroren war. Und auch dieses diesen Geruch von von, ähm, Kälte und von Sauberkeit dadurch, dass alles festgefroren ist, das habe ich so richtig durch die Lungen gleiten lassen. Und das hatte für mich immer so 'n so 'n absolut, ähm, magischen Moment. Und als ich dann zu Hause war, so komplett durchgefroren, habe ich so 'ne richtig lange, warme Dusche genommen und dann hat sich das richtig wie Sport angefühlt fast schon, als hätte ich Sport gemacht und diese diese Winterspaziergänge, die vermisse ich ohne Ende und die hatte ich hier eigentlich. Aber jetzt mittlerweile also ich weiß gar nicht mehr, wie Schnee aussieht. Ich weiß nicht, wiss ist der weiß oder Ich weiß es gar nicht mehr. <chuckles>
Mhm. Ja, ja. Oh, okay, okay. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Mhm. Mhm, mhm. Ja, ja. <laughs> In städtischen Gegenden nicht mehr. Äh, ähm, ne, F <chuckles> 'ne Frage: Von wie viel Tagen Schnee redest du früher und von wie viel Tagen Schnee redest du heute? Ist es tatsächlich der Schnee oder manifestiert sich dein Eindruck an der Anzahl der Schneetage?
<laughs> Okay, das ist auch nicht grade beruhigend, ja. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass es so in den, äh, kälteren Monaten tatsächlich bei uns hier noch geschneit hat. Ich wohne auf, ähm zwar ländlich, aber eine sehr bergige Region. Und, äh, da ist es wirklich so, dass es über Wochen lang hier weiß war, ne? Auch auch noch in den letzten Jahren, aber jetzt so, ähm was heißt in den letzten Jahren? In den letzten Jahren war's nicht mehr so, ja.
Ja. Okay. Mhm, ist es tatsächlich aber der Schnee oder ist es eher die die fehlende Atmosphäre des Schnees, die es gibt? Also, brauchst du tatsächlich auch dieses Knirschen des Schnees, weil kalt ist es ja nach wie vor. Und, ähm, das sind ja manchmal auch nur so 1 C, 2 C, die den Unterschied machen, ob Schnee oder kein Schnee. Und insgesamt ist ja der Niederschlag jetzt hat sich ja auch ziemlich verschoben und, äh, sehr viel weniger Niederschlag wird ja auch gemessen.
Mhm. Ja, ja. Mhm. Genau, richtig. Ja, Regen fehlt mir auch. <chuckles> Könn können wir gleich weitermachen. Also das ist auch so 'n Problem. Also ich, ähm, bin einfach jemand, der ist, äh also es hört man vielleicht schon so, äh, gerade so Wasser alles was mit Wasser zu tun hat, das ist eigentlich mein Element, könnte man so sagen und mir fehlt das einfach. Also auch das Knirschen des Schnees, äh, dass der weiß ist, ähm, das das das ist einfach aber ja klar, jetzt 'n Spaziergang machen könnt ich auch theoretisch ohne Schnee, da hast du natürlich absolut recht.
Mhm, mhm. <chuckles> Mhm, ja. Ja, ja, ja. Mhm, aber du hast eben gesagt: „Könnte ich auch.“ Klingt 'n bisschen danach, als ob du's gar nicht machst oder weniger macht, deutlich weniger.
Das, äh, habe ähm, habe mich hast du mich jetzt gerade zu 100 % durchschaut, muss ich sagen. Also da, äh, sollte ich vielleicht
Okay? Weil du hast es eben selbst eben gesagt, ne, beiläufig.
Ja, ne, stimmt, ja. Ja, mir gut zugehört.
Okay.
Ja, also dann sollte ich vielleicht, äh, darüber nachdenken, dass ich diese Spaziergänge generell mal wieder, ähm, aktiviere. Da hast du natürlich jetzt 'n 'n 'n Punkt getroffen, ne, muss man ganz klar sagen, ja.
Okay, okay. Ähm, jetzt horch mal in dich hinein. Ist tatsächlich der fehlende Schnee der Auslöser, dass du die die Spaziergänge nicht machst?
Mhm. Mhm. Also, der Schnee war der Auslöser, dass ich sie gemacht habe. Sagen wir's so. Kann er kann man ja.
Okay? Okay, aber aber das ist ja 'ne leicht veränderte Perspektive. Z jetzt jetzt überlegen wir mal, d also den Schnee, den den dabei zu zu vielleicht funktioniert er in diesem Winter, aber, ähm, gehen wir mal von aus, der Schnee ist genauso wie letztes Jahr, also recht überschaubar. So und du hast du hast im Moment keinen Auslöser rauszugehen. War's wirklich ausschließlich der Schnee, dass du rausgegangen bist oder war es mehr 'ne Atmosphäre, ähm, der
Stimmt. Ne? Mhm.
die die Kälte, die Kälte gibt's ja noch. Ist ja immer noch kalt.
Ja, die Kälte ist auf jeden Fall 'n Faktor. Das stimmt. Also, wenn's wenn's richtig schön kalt ist, dann könnte ich definitiv auch darüber nachdenken, das zu tun. Ich erwische mich auch, wenn ich jetzt im Urlaub bin oder in anderen Ländern bin, dass ich das da auch mache. Nur, da ist es also ich war mit den Pfadfindern sehr viel in Schweden und in Norwegen und da habe ich mich immer dabei erwischt, wie ich wirklich stundenlang weg war. Da habe ich schon Ärger gekriegt, äh, weil die sich gefragt haben: „Was macht er,“ ne? Und die müssen auch irgendwie aufpassen, wir sind ja 'ne Gruppe und ich habe da einfach Waldsparziergänge gemacht und habe das einfach genossen, ne? Also das war ja, stimmt schon.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Gut, aber du wirst ja jetzt aber du wirst ja jetzt Norwegen und Schweden nicht, äh nicht an deinen Wohnort bekommen. Warum fährst du nicht nach Norwegen und Schweden?
Ja, das ist auch noch so 'ne Sache. Äh, das also, ich glaube, meine Frau will da gar nicht hin, aber dann müsste ich einfach mal mit ihr abklären, dass ich das mal wieder brauche und dann einfach auch mal alleine vielleicht, äh, 'ne Tour mit meinem Rucksack mache und Wanderschuhe an, ne? Dass ich da vielleicht irgendwie, ähm, dann sage: „Hier, ähm, w irgendwie 'n GPS-Signal, damit man sehen kann, wo ich bin und wenn ich mich nicht alle 3 Stunden mal melde, dann da bitte irgendwie 'n Krankenwagen schicken.“ Aber, dass man da irgendwie sowas organisiert, ne, dass man da wid vielleicht selbst 'ne Tour macht, ja.
Mhm. Oh. Mhm. <chuckles> Ja. Und das wäre eine Option. Die andere Option ist zu akzeptieren, dass du nicht in Schweden und
Mhm.
im Norden bist, sondern du bist in südlicheren Gefilden und im Süden hast du vielleicht 'ne etwas andere Vegetation, die aber auch spannend ist.
Ja. Ja. Mhm.
Dass du keinen Schnee hast, sondern es ist kalt und, ähm
Ja.
wo du durchläufst, ist vielleicht Flora, Fauna, Umgebung, Vorgärten, wo immer es dich hintreibt dass es anders ist und dass du das versuchst zu zu erkunden. Also, nicht in der Vergangenheit leben. „Früher war alles besser“ und früher war's ja auch besser, ne? Mehr Schnee beispielsweise. Aber, dass du sagst: „Ich ich erkunde mal das, wo es mich jetzt hingetrieben hat, weil ich bin ja nicht mehr in Schweden“ und das akzeptierst. Kalt ist es, wenn's dir, äh wenn's dir um die um die Temperatur geht und dich vielleicht ganz aktiv mit der neuen Realität auseinandersetzt. Was was würde das auslösen in dir, wenn du daran denkst?
Mhm. Ja, ja. Ja. Genau. Ja. Ja. Ja. Ich würde sagen, das ist 'n hervorragendes Mittel, um, ähm, das zu bekommen, was mir fehlt. Weil, ich glaube schon, dass diese Spaziergänge, ähm, unglaublich viel mit meiner Psyche machen. Also, ich glaube wirklich, dass ich die brauche. Und, äh, so wie du das jetzt sagst, ist es auf jeden Fall sich nicht so stark auf das zu konzentrieren, was man nicht hat, sondern auf die Möglichkeiten, die man hat natürlich. Und das ist natürlich, äh, irgendwie jetzt, wenn ich es so selber sage, relativ logisch, ne, muss man sagen, ja.
Ja. Ja ja, aber wird n das das hilft ja also, wenn etwas logisch ist, heißt ja noch lange nicht, dass man es selbst annimmt. D da ist ja immer noch dieser Zwischenschritt, ne? Dieser berühmte der der innere Schweinehund auch manchmal, ne? Oder man man manchmal schiebt man ja auch selbst irgendwas vor und sagt: „Ich ich würde es ja machen, wenn, aber das ist ja nicht mehr und deswegen mach ich es nicht mehr.“ Und das ja auch nur allzu menschlich und sich dessen bewusst werden ist ja oftmals der der, äh, auslösende Faktor, um dann zur Heilung zu geraten oder sich auf was Neues einzulassen.
Ja, genau. Stimmt. Genau, genau. Genau. Mhm. Absolut, komplett richtig. Ja, also da hast du mir jetzt auf jeden Fall, ähm, 'n dicken Denkanstoß gegeben. Ich muss das noch mal 'n bisschen hinterfragen, äh, wie ich selbst so ticke, was das angeht, warum ich mir da selber, ähm, sage ich mal ja, vielleicht ist es auch 'n bisschen Faulheit oder Bequemlichkeit, sagen wir mal nicht Faulheit ne, dass man sich so 'n bisschen an an an das Nichtrausgehen gewöhnt hat und jetzt sagt: „Ja, wenn's jetzt schneiden würde, dann würde ich rausgehen!“ Also, aber ja. Genau, richtig. Ne, das ist ja gar nicht meine Schuld. Also wenn das nicht schneit, dann <laughs>
Mhm. Mhm, kann auch sein, ja. Ja, ja, genau, genau. Es liegt ja nicht an mir. <laughs> Ja, ja, ja. Ja. Also was mich immer wieder erstaunt und s und und auch f i ich kann's mir zwar erklären, aber ich finde es immer wieder, ähm, bewundernswert, wenn ich mir die Menschen in England anschaue, die, äh, d grad die Schuljungs, die b gefühlt bei Wind und Kälte, wo wir Thermojacken und alles Mögliche haben, die barf äh, die die in kurzen Hosen rausmarschieren. Die scheinen 'n ganz anderes Temperaturempfinden zu haben. Vielleicht könnte das auch helfen, dass du sagst, die die Kälte besser zu spüren, weniger anziehen und damit bist du dann automatisch körperlich auch aufgefordert, das auszugleichen und dann kannst du 'n neues Gefühl erleben, ohne dass dir kalt wird.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja. Mhm. Ich habe ich habe genau das, äh, gerade gedacht. Also, du hast das so schön gesagt, diese Menschen, die da in in oder die dich da beeindrucken, genauso einer bin ich, glaube ich, auch. Weil ich kann einfach zu viel Kleidung überhaupt gar nicht ab und ich habe überhaupt kein Problem mit, äh, Kälte. Ich habe immer 'n Problem mit Wärme. Und, ähm, ja, das ist das ist es, glaube ich. Also, das ist der perfekte auch diese diese Waldspaziergänge oder im Schnee früher, da habe ich auch meistens mir die Jacke um die Hüfte gebunden. Ich habe die einfach ausgezogen. Ne, genau. Das war wirklich sehr ja, ja genau. Das ist das ist das ist perfekt, also, nicht schlecht. Das mache ich auf jeden Fall. Also das mache ich, ja.
Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Der Engländer in dir. <laughs> Super. Ich drücke dir die Daumen und und und gib bit bitte Bescheid, ob du ob du Engländer bist.
Ja. Ja, ich ich ich ich werde ich werde das mal, ähm, herausfinden. <laughs> Danke dir.
<chuckles> Alles Gute, viel Spaß. Tschau, tschau.
Tschüss.